Oye, con rápido que se mueven las cosas y la vida, ¿qué haces cuando pierdes motivación para seguir un hábito?
Claro. Uy, eh, la verdad es muy muy interesante, porque luego, todos tenemos hábitos y todos tenemos metas en la vida
Claro.
y llega a pasar que que sí, nos esforzábamos, uno que otro día, nos levantamos a lo mejor, ya sea en la escuela, en el trabajo, pero, llega un punto donde donde uno como que ya se siente vacío, o llega a sentirse a veces deprimido
Ujú. Cierto. Ujú. Claro, ¿te acuerdas, esa última vez que te haya bajado la motivación para un hábito?, ¿qué fue lo que pasó?
y ahí es. Eh, al menos en mi lado, eh, yo estudio música
Ujú.
y en algún momento recuerdo haber bajado mucho, yo sí soy mucho de que practico, estudio, eh, leo, escucho mucho tipo de músicas para inspirarme, pero hubo una temporada en la que esa habi habitación esa motivación se se bajó mucho, mi mi mi hábito lo perdí, dejé de practicar, ya cuando iba a la escuela de música me sentía como vacío, como que ya lo querí ya no lo quería.
Okey. Ujú, claro. Uy. Ajá.
Pero pues son bajones temporales, ¿no? Eh
¿Y cómo sabes? O sea, cómo distingues que es un bajón temporal y no una señal de que tal vez ese hábito, pues ya no te guste o ya no te sirve o
Una. Yo creo porque un uno mismo lo sabe dentro de sí mismo dice: "Esto me gusta". Y como yo he estado años estudiando y que de la nada pierdas como ese cariño es algo raro ¿no?, es es algo fuera de lo común y eso pasa mucho en muchas cosas, eh, al menos yo para agarrar motivaciones como replantearte lo que quería. Si te lo preguntas, eh, sigues buscando y pues siempre hay una sensación de que te gusta, ¿no?, en al menos en el lado musical. Dije: "No, ¿por qué me estoy volviendo más flojo?". Pero en realidad no es que se me haya ido la motivación, sino que estaba es estado estaba con flojera, estaba desanimado, pero porque yo me lo provocaba yo solo o o uel o luego pa
¿cómo lo distingues? Ujú. Ajá. Claro. Ujú. <laughs> Ah, okey. Sí, sí, sí. ¿Y qué fue lo que hiciste? O sea, ¿qué fue lo que pasó para que pudieras volver a arrancar y volver a pues no sé, ve a tener ese entusiasmo por la música.
Em, yo creo que lo que mejor hice fue replante como te digo, replantearlo, pero también dejar que pase e el día, a veces no hay que forzarse, porque hay cosas que tanto te fuerzas, o cosas así que les terminas agarrando un tipo de odio, ¿no? Como en vez de disfrutarlo como que lo vas odiando. Y eso es lo lo peor que puedes hacer. Eh, es muy buena la disciplina, la verdad, pero también debes que estar es debe que estar bien con contigo mismo en lo que quieras hacer. Eh, porque, pues, si no, no lo disfrutas al final al final es para tu vida y todo, y al menos igual puede pasar en la escuela, ¿no?, de que puedas perder la motivación para tu carrera o para el estudio, pero, pues, al final, eh, son tus metas, es lo que tú des diji decidiste, y si por un
Ujú. Claro, sí. Exacto. Ujú. Exacto. No, sí, sí, es cierto.
Sí, sí, pues, un día se te va como la inspiración, pues, es eso solamente un día malo, un bajón, y al siguiente, pero pues, nunca es darse por vencido, yo creo que siempre levantarnos, ¿no?
No, sí, por supuesto. Oye, y por ejemplo, ahorita que me estás contando esto. Para las personas que son creativas, ¿no?, cuando se trata de pintura o cuando se trata de del arte, de de música, también, ¿hablas contigo mismo durante estos bajones, o sea, tú solo, te motivas, eh, para que vuelvas a tener esta, pues esa motivación?
Uy, eh, claro, por supuesto. Yo creo que, todas las personas, en cualquier aspecto de la vida, siempre tienen que preguntarse a uno mismo, ¿no? Está muy bien el el saber lo que quieres, preguntarte el por qué lo elegiste, siempre y cuando no, uno sobrepiense porque, a veces, el sobrepensar te puede hacer un daño. <chuckles>
<chuckles> Claro. Ujú. Claro, sí, ¿y cómo se ve? ¿Cómo cómo se ve esa plática de estás por un, em, un bajón emocional, tienes, pues, tal vez estás abrumado con muchas cosas y y no puedes llegar a, este, enfocarte, no?, en la música, ¿cómo se ve, cómo se escucha esta charla con con tu yo?
Pero. Pues, sí, mi yo de hace unos añitos, la verdad, era un poco más exigente en ese tema, porque antes yo era muy de: "No, estás perdiendo el tiempo, eh, lo estás haciendo mal o, mm, o ¿qué vas a hacer?", ¿no? A lo mejor, me me castigaba mucho si llegase a faltar en los hábitos, pero yo creo que en ese es está bien ser obsesionado, hasta cierto punto, ¿no? Porque si no, pues, puede ser un daño para uno mismo. Pero al menos co al momento de crecer y madurar vas cambiando como esa motivación, eh, está bien, a veces uno yo, al men en su momento yo fui muy competitivo, mucho de ser el mejor. Y pero cada vez estaba odiando lo que quería, ¿no?, porque tanta exigencia llega a un punto donde te hace un daño. Y, así que, lo que últimamente mejor hago es.
<chuckles> Sí. Ujú. Ah, ya. Ajá. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Claro.
Relajarme, hacer cosas que me gustan, em, a veces igual la motivación puedes verlo por el teléfono, aunque también llega a ser un poco con un problema, ¿no?, porque luego puedes ver en el teléfono a gente que toca muy bien o que hace cualquier cosa y dices: "Ah, ¿por qué tiene mi edad y toca demasiado bien, no?, o canta".
Ujú. Ah, ya. Sí, sí, la comparación, ¿no?, de decir: "Okey". <chuckles>
Ujú, sí, exacto. O sea, quédate con lo bueno, cada quien tiene su vida y lo importante es que te, mm, te sientas bien contigo mismo al hacer las cosas que te gustan, son tus hábitos, es tu vida, ya sea para el estudio, para el trabajo, para tu familia. Y también des que tener hábitos buenos. Yo creo que que siempre replantearte lo que quieres sin que hag te hagas daño a ti mismo ni a los demás, obviamente, ¿no?
Ujú. Claro. Ujú. Por supuesto. Oye, ¿ya te ha te ha pasado esa parte, no, de que hayas tenido un hábito fuera de la música que haya sido mejor soltarlo porque pues ya no encajaba con tu vida o estaba cier haciendo cierto daño?
Eh, yo creo que que, justo cuando al mo al momento de estudiar música, luego me desvelaba mucho en las madrugadas, para seguir practicando, o cosas así. Pero, a la larga, me fue haciendo un desgaste emocional, muy fuerte. Porque luego, me me desvelaba, o me tenía que levantar muy temprano. Y como que lo por lo mismo, vas perdiendo como tus capacidades, poco a poco. Te sientes muy cansado, agotado, a veces irritable, de malas, todo el tiempo. Y son son hábitos, que no están bien. Lo mejor que puedes hacer, es acomodarlo, ¿no? Que puedas hacerlo en horarios, donde puedas puedas hacerlo. Como dirían por ahí, eh: "Para todo hay tiempo". Solamente debes saber distribuirlo.
Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Cierto. Sí. Ujú. Y entonces, te pones así, como que un horario ahora, para practicar. O sea, tienes cierto horario, como para que te pongas a practicar.
Sí. Eh, en las mañanas, por ejemplo, es cuando estoy disponible. Me levanto tempranito. Como l Hay días que me levanto a las 5:00, o hay días, que me levanto a las 6:00. Ya nada más.
Ujú. Ujú. O sea, eso es así, que te pones tu alarma, y ese tiempo es específico, para poder practicar.
Ajá. Justo, es para que lo disfrutes. Porque, como te decía, si te obsesionas, llega un punto, donde te hace un daño. Eh, sé que la obsesión, a lo mejor, puede generar mucha experiencia, y llegar a ser profesional. Pero cuando es algo, de que lo te gusta y lo disfrutas, no necesariamente, tienes que estar tantas horas. Sino el
Okey, qué bien. Claro. Ujú. Ah, okey. Es que ten O sea, pensé que, como lo estabas estudiando, pues es algo a lo que, pues, ibas a dedicar ahí, como que, pues, la parte de tu vida, ¿no? Este, <laughs> o sea, a la música.
si no l Mm, pues más que nada. Es más que nada, un hobby. Porque pues, del lado de mi familia, la mayoría su tocan, aunque sea un instrumento. Uno uno de mi familia, sí es director de una escuela de música, donde voy, de hecho. Pero pero yo, más que una obsesión, pues ya lo lo he agarrado como hobby. A lo mejor, sí lo quería más como algo más profesional, pero pues, poco Al momento de crecer, pues vas cambiando de de gustos, ¿no? Y pues, ahora, si te gusta un hábito, y eso está muy bien, pues, también no no te hagas daño, porque luego puedes estar Luego, pasa en el gimnasio, que estás luego, 3 horas. <chuckles> En el deporte, o al menos, p-pues, en el estudio. Sí, sí, me la paso estudiando, igual.
Oh. Ujú. Ah, qué padre. Ujú. Sí, claro. Ujú. <laughs> Claro. Ujú.
Pero, <chuckles> luego conozco a compañeros que de plano no no duermen ni 2, 3 horas en todo el día por estar estudiando y estudiando, y se van desgastando muchas veces, la verdad.
Sí, es cierto.
Yo creo que, no sé, es más importante para que no te pierdas es que te guste, que lo hagas de forma relajada, eh, sentirte motivado, eso siempre y cuando lo pierdas, pues, descansar está bien. Hay hay días en donde se necesita un buen descanso para que al siguiente ya te te levantes con eso.
Sí, es cierto. Sí, y a veces, pues es, esos mismos hábitos, ¿no? Como dices tú, son desgastantes y pues, por eso decía que a veces, pues es mejor soltarlos, ¿no?, de si ya es algo que que no puedes mantener o que ya te causa fuera de que te causen bienestar, pues tal vez, ese estrés de más o esas desveladas de más es, ¿no?, buen momento para poder dejarlo a un lado un tiempo.
Así es, en vez de que te ayude, pues te hace un daño, y pues también, muy algo muy importante para que no te sientas así es no culparte. Llega que a lo mejor no te levantaste temprano y ya es tarde ya no pudiste hacer de gimnasio o salir a correr o hacer el desayuno que querías para tus hijos o a tu familia o lo que sea, pero es no sentirte culpable. <chuckles> Uh, siem siempre cuando pase
Ujú. Exacto. Ujú. Claro. Ujú. <chuckles> No, sí es cierto. No, sí, definitivamente hay mucho esa parte, ¿no?, de que como ya no puedes cumplir es es autocrítica, ¿no?, creo que pues, somos nuestros pre peores críticos.
Así es. Sí, está bien está bien, como te digo, escucharse uno mismo, pero también no sobrepensar, eh, es un día. Sí hay que tener disciplina, pero pues, eh, al final al mañana va a ser otro día y tienes que aprovechar el tiempo que tengas ¿no? Primero lo primero. Y si te sobra tiempo, pues hazlo. Pero si no, también disfrútalo. Ya pasó el tiempo, eh, mañana será otro día y te vas a levantar con más motivación para salir a correr más tiempo, o para hacer las más tareas para aprender nuevas cosas.
Claro. No, sí, definitivo, ¿y hay otros?, ¿hay algunos otros hábitos que tú tengas en tu vida que te hayan costado trabajo mantener por cualquier cosa, ¿no?, por ejemplo, antes de de empezar la escuela fuera del ámbito musical?
Y, yo creo que el hábito que más me ha costado y hasta la fecha, luego sí me ando peleando, es el levantarme temprano. <chuckles>
Ay, pero bueno, hay una alarma, ¿no?, ya hay una alarma a las 5 de la mañana y ¿te paras, o no?
Eh, por lo general me paro, pero hay días en los que sí es de: "Ay, son las 5", y me la apago la alarma, y me quedo otra vez dormido, eh, pero también.
<chuckles> <laughs> Ay, es que a las 5 está está difícil porque, pues, al si te vas a parar a las 5 hay que dormirse bien tempranito. <chuckles>
Sí, luego por lo mismo de la escuela, y las actividades me llegó a dormir entre las 10 hasta las 12, ya si, es muy tarde, y es cuando llega más el cansancio.
No, sí, ya veo, ya veo, ya veo, por qué no, no, a las 5 no funciona, oye. <chuckles>
Sí, lo que sí recomiendo es que, pues, sí en ese hábito es, no autoexigirte porque, pues, también el cuerpo le pesa, ¿no?
Claro.
Pero, mm, de poco en poco, luego llega a pasar que, a lo mejor, sí unos días, me levanto a las 5, pero al siguiente me levanto a las 6 y y o los fines de semana si me trato de le dormir lo máximo que pueda para recuperar mis horas de sueño.
Ujú. Sí. Ah, es buena idea, aunque se supone que no funciona así, pero todo yo siento que todo es mental. <chuckles>
<chuckles> Así es. O pues, al menos yo igual hago mucho deporte, y cuando llego a no ser constante, o motivarme, una es pe em, pensar en lo que quiero mis metas. Y dos, pues, al menos yo, porque juego fútbol mucho, luego me pongo a ver videos de los
Ujú. Ujú. Ah, ya, y bueno, y los mismos compañeros, eso eso motiva mucho, ¿no?, el asunto de que no vayas a al al partido, o que no vayas a la práctica de repente, pues, también, ¿no?, los compañeros jalan al asunto de que: "Oye, órale, <chuckles> vente a jugar".
los Ah, sí. Sí, también es muy importante igual tener gente que te apoya, porque a lo mejor luego puedas caer como en un hoyo en el que ya no haces nada porque fallaste en algo que te gustaba
Ujú. Exacto.
y te te genera una depresión. Y lo más importante, pues siempre es tener apoyo, ya sea de tu familia, amigos y también uno mismo, eh, levantarse. No no no las cosas no van a llegar de un día para otro, eh, es una es una constancia, es una disciplina, es es algo muy importante, y pues, no sentirse mal. Hay gente que inicia desde cero y es poco a poco. No no vas a ser un maestro en lo que hagas de la noche a la mañana. Si te sientes si te sientes triste en ese aspecto, la verdad no no lo no no te exijas tanto porque nadie lo lo consigue así, la verdad.
Exacto. Exacto, sí. Ay, tienes mucha razón, pero bueno, muchas gracias por contarme todo esto y por abrirte, ¿no?, a a las cosas que te mantienen motivado y cómo lo haces.
Pues, la verdad, a mí me encanta aquí apoyarte, y espero que, pues, todo esto que me que me preguntaste, pues te sirva para que sigas motivada en tu día a día y puedas experimentar nuevas cosas igual. Y nunca nunca dejes de vivir nuevas cosas, aprender para que disfrutes igual uno mismo tu vida, tu día a día, y así puedas esforzarte más.
Claro. Tienes razón, muchas gracias. Buen día.
Ah, buen día.